ففي فتح كلام وهزار وتلاقي وتب والناس بتهزر على بلدها عادي وبتاع، من غير بقى قفش طبعًا أو تعصب أو أي حاجة بيبقى هزار في هزار، فالموضوع بيبقى لطيف، فتمام يا باشا. <laughs> آه.
أكيد طبعًا ده حلو أوي. أنت طيّب الإحراج مثلًا بقى والخجل في في المواقف اللي زي دي. يعني مثلًا تخيّل رُحت مثلًا تتعرف على حد جديد، لقيته ما مش عايز يتعرف عليك، حد كان جاي يتعرف عليك، أحرجك. الدنيا بتبقى ماشية إزاي هنا؟
إمم. لا ل ما باتكلمش، ما ب ي يعني ما دام حد أحرجني، حد مش حابب يت أو باتكلم لقيته بيقفل في الكلام ما باحاولش معاه تاني، لإن <tsk> آمم، بُص ما أن أنت بالذات عشان م مكان جديد ما تحبش إن أنت تاخد سُمعِة إن أنت لحوح أو إن أنت بتدخل في حاجة ما تخصكش، ففي فرق الثقافة ده ممكن يتفهم غلط. فباتجنب أي حد مثلًا يعني سألته مرّة على حاجة ولقيته بيرد بكلمة واحدة، سألته مرّة تانية لقيته برضو بيرد بكلمة واحدة لأ، دي مش صدفة. فخلاص ببق بت أنا باتجنب بقى خلاص مش هب ب باقطم، يعني الناس بقى اللي بتحرجني أو كده أو أكون مثلًا فاتح بافتح كلام معاها سواء في الgym أو في غيره أو كده، وهو ما ما تحاولش ت ت ت تخلي الموضوع بالعافية إن أنت تت تلاقي أصحاب وتلاقي هو هييجي لوحده، لإن أنت كل ما هتعمل حاجات مختلفة، كل ما تزود نشاطاتك برّه البيت آآ، هتلاقي الموضوع أسهل. يعني أنت ما تقعدش تبقى مستنّي قاعد في البيت كده ومستنّي إن ال الناس تييجي تخبط على بابك وتتعرف عليك، فما فيش الكلام ده. ف <laughs> إمم.
آه. ب بتجنبك يعني بقى. آه. حلو جدًا. إمم. عندك حق. أكيد طبعًا، لازم تاخد خطوة، لازم تاخد خطوة لقدام عشان تفتح لنفسك سُبل إن أنت تتعرف على الناس. بصراحة نقطة حلوة أوي اللي قُلت عليها، بتاعة إن أنت لو في شخص آآ، بتتكلّم معاه وكده وهو حسيته بيتجنبك فأنت ما بتستناش منّه بقى إن هو يقولها لك بشكل مباشر وصريح، اللي هو أنت زنان مثلًا، ما تكلمنيش. فكويس إنّك بتتجنب.
ده حقيقي، ده حقيقي. آه، لا، لا، لا، هي مرّة، التانية يعني المرّة الأولانية ممكن تبقى صدفة، الحدث معيّن بتاع كده، يعني آآ، مشغول ما كانش في يوم ده ما كانش مركز، يوم تاني وبتسأله على حاجة وبيرد عليك بنفس الطريقة، لأ يا باشا، أنت كده بتحرج أنت نفسك لإن هو ممكن ينفعل عليك ع في نقطة معيّنة، وبقى وممكن يعمل لك سُمعَة. وتبدأ بقى لو أنت في الgym أو متعوّد إن أنت بتروح الgym ده
آه، ممكن فعلًا. المود مش أحسن حاجة. آه، يقول عليك ده واد زنان، ده مش عارف إيه، عندك حق.
ده كذا، بتاع والكلام يتنقل وهيبوظ لك مكان أنت بتحبه، فليه، يعني خلاص أنت حد مش عايز يتعامل معاك، يا عم هو أنت مش لازم تقنعه إن أنت شخص كويّس وجميل وبتهزّر وحبوب، ما فيش الكلام ده.
أيوه خلاص، هو ممكن يبقى فعلًا مش متقبلك يعني.